Ja, ja. Also, w wie gesagt, die die die 2., die die 1. sein werden, ist ja nicht nur biblisch, sondern auch in der Unternehmenswelt oft anzutreffen. Ähm.
Ja, genau.
Vielleicht einfach als als als Impuls, ah, sich mal diese diese Businesspläne oder d zu schauen, welche Faktoren den 2., ähm, geholfen haben, irgendwann den 1. nicht nur einzufangen, sondern auch zu überflügeln. Und wie gesagt, die die Historie wimmelt ja vor vor vor vor diesen Geschichten. Hast du da schon mal reingeschaut?
Ja. Hast du da 'n paar Ideen? Ne, also, wüsste ich jetzt gar nicht. Was soll meinst du jetzt die großen Firmen, die übernommen haben, was die anders gemacht haben?
Ja, jetzt im Moment sieht man ja beispielsweise, dass, ähm dass Streaming, Netflix grad vor 1 Tag, ähm, hat Warner Bros. übernommen. Also, und und Warner Bros. war z zu Beginn quasi so 'n Wurmfortsatz. Und den hat jeder belächelt und die kamen aus dem Nichts und haben das Gleiche gemacht wie die Großen, nur anders und digital und und war erst so 'n bisschen nischig. Und jetzt ist es halt so, dass die dass die vermeintlich Kleinen die Großen übernehmen. Und
Mhm. Ja. Warte mal, wer hat wen übernommen? Wer ist der Große und wer ist der Kleine da?
Jetzt ist Netflix hat Warner Bros. das Filmstudio übernommen. Also, der Streaminganbieter, das minderwertige TV Angebot hat die großen Künstler und, ähm, Film, äh seit 120 Jahre filmdominierenden Warner Bros. übernommen, grad vor 1, 2 Tage, ja. Oder es gibt auch diesen, d düm ähm, den der der der Kampf der Videoformate, ja? VHS hat sich durchgesetzt gegen Super 8. Super 8 war technisch überlegen, war zuerst da, war alles gut. Und dann kam VHS, technisch schwächer, äh, nicht so groß verbreitet, hat aber mit bestimmten Maßnahmen hat es den 1. hinter sich gelassen. Und von Super 8 fehlt d also, die haben den Markt nicht dominiert, sondern VHS haben den Markt dominiert, dass man da vielleicht mal reinschaut und schaut, wie hat der 2. durch den Vergleich Stärke gefunden?
Ah, okay. Ja, verstehe. Ja, ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja, krass. Ah. Ja, verrückt. Mhm. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, müsste ich mal machen, was was das dann war bei den Nummern 2en genau, was sie da nach vorne gebracht hat. Ja.
Genau, u und die waren zeitlich ja auch dahinter. Also, es war nicht so, dass sie gleichzeitig angefangen haben, sondern im Nachgang sind die mit 'nem ähnlichen Geschäftsmodell und haben dann das Original überflügelt und vernichtet im im Endeffekt.
Mhm. Ja. <laughs> Meine Güte, ja so weit möchte ich nicht gehen, aber überflügeln wäre cool. Also ja, ja cool.
Ja, ja, ja, ja, klar. Ja, überflügeln wäre cool. Ich drücke dir ganz doll die Daumen für dein für dein Business.
Danke. Es war richtig hilfreich dein Input. <chuckles> Danke dir. Bis dann. Tschau.
Bis denn. Tschau.